Beh, sai non è sempre semplice comunque anche adattarsi a un nuovo posto, una nuova casa e quindi spesso in questi casi i vicini fanno sempre la differenza. Volevo chiederti a questo proposito, no, quali piccoli gesti, di solito, di vicinato ti hanno fatto poi sentire meno sola appunto?
Allora, in particolare penso qualche anno fa, uhm, quando io avevo i bambini piccoli durante l'estate con mia sorella ci alternavamo. Io ad agosto tenevo oltre ai miei figli i i suoi 3 e quindi ne avevo 5 e, ehm, a luglio viceversa, lei teneva i miei figli, no, ehm, io però ad agosto diciamo vado sempre nello stesso posto in vacanza in Sardegna e di solito c'è sempre stato mio marito, no, quindi eravamo in 2 a gestire questi 5 bravissima, un anno un anno invece è successo che improvvisamente mio marito è dovuto rientrare al lavoro perché era stato richiamato per un problema insomma che era avvenuto lì e quindi
Mh-mh. Ah, okay. Sì. Ah, okay. Più 5 bambini. Okay <chuckles> Ah! Eh.
un disastro io mi son ritrovata lì da sola con 5 bambini.
Eh eh <chuckles> un po' dura, no, come situazione, anche in 2 effettivamente, però i ehm, 1 perso
Ino dura. Tra l'altro bimbi bimbi abbastanza piccoli perché comunque uhm <chuckles> sì, sì, sì di diverse età tra l'altro. Ehm, e io lì mi son detta ades eh, è andata che intanto non avevo, Uhm, altre possibilità non è che avremmo potuto rientrare <chuckles> tutti, uhm, al nord quindi, uhm, niente. È andata che, uhm, ho allertato e mi sono fatta aiutare da tutto il vicinato mh.
Anche vivaci. <chuckles> Certo, e com'è andata? Sì. <chuckles> Ah, okay! <chuckles> Quindi un po' di disperazione, no, in quel momento vedersi con tutti questi bambini. <chuckles> Come cioè come si svolgeva perché comunque era un vicinato turistico, no, era una zona, uhm, che tu utilizzavi appunto per le vacanze quindi conoscevi i vicini? Com'era anche la relazione, no, che avevi con loro erano sempre gli stessi anche loro oppure cambiavano di in anno in anno?
Sì. Bravissima! Allora Sì. Allora, è un posto dove andiamo in vacanza da sempre e uhm, in generale e poi questa casa in particolare, fai conto, l'avevamo comprata nel nel 2003 e sarà stati ti dico, quegli anni lì sarà stato il 2010, insomma, era già parecchi anni che ci andavamo in vacanza e
Okay. Mh-mh. Ah, okay. Una s eh, sì un 7 anni.
la cosa bella è che: questo "vicinato," tra virgolette, è composto da un piccolo villaggetto, diciamo così, di case affiancate una all'altra che uhm, diciamo di fronte al mare, quindi c'è proprio una strada, ehm, che ci separa dal mare. Quindi è proprio, mhmm, saranno una decina di case, non di più, una accanto all'altra, sì. E la cos dimmi, dimmi.
Mh, che bello! Mh. Carine tutte vicine! Esatto. Ehm, ec dimmi, dim no, no volevo sapere proprio nello specifico il rapporto che tu avevi, no, a questo punto con dei vicini che erano sempre gli stessi e in anche se per poco tempo l'anno, però il rapporto più o meno com'era?
Sì, allora, intanto il vicinato c'erano almeno 4 famiglie, oltre alla nostra, che avevano dei figli che, ehm, diciamo erano abbastanza nella stessa età. E quindi, comunque, noi ci eravamo conosciute perché i bambini scendevano giù a giocare, andavamo al mare nella spiaggia insieme, quindi c'era un rapporto di frequentazione, no?
Ah? Ah. Sì. Quindi quindi vi conoscevate. Mh-mh.
Però quando mi son trova
Sì per era ed erano anche coetanei, no, i ragazzini piccolini delle altre famiglie con i vostri figli, benissimo.
Sì. Sì, diciamo che il coetaneo era d dilatato, cioè nel senso che c'erano diverse fasce di età, ma ogni fascia aveva una corrispondenza di figli in un'altra famiglia. Sì.
Bene, <chuckles> ottimo, questo aiuta. <chuckles> Ehm, e quell'anno specifico perdonami poi se ti interrompo, no, come hanno preso anche, mhmm, questa era una cosa che facevate tutti gli anni, quella di portare gli altri bambini insieme a voi, quindi conoscevano anche, uhm, i figli di tua sorella in questo senso?
E la cosa Sì, sì, sì, sì, ormai erano un gruppo perché poi ri rimanevano lì, mhmm, 2 mesi i i bambini anche di più, perché a volte a giugno già torn andavano giù con i nonni e quindi erano tutte alcune famiglie erano del posto, altre invece venivano anche loro e soggiornavano per lungo tempo e quindi i bambini si conoscevano tra loro, certo.
Ah, okay. Che bello! Mh-mh. Ah, ve Benissimo. Okay questo già aiuta, no, in parte.
Però Sì, aiuta perché, ehm, tra l'altro è nato più da loro la conoscenza, poi noi adulti di conseguenza ci s mhmm, ci parlavamo ma non eravamo mai poi entrati, tra virgolette, "in grande intimità."
Ecco. Mh-mh.
Quell'anno, invece, ricordo che, a un certo punto ero andata in spiaggia ed ero un po' così, mi fa: "Ma cosa c'è?" Eh, ho detto: "Adesso, mio marito domani deve partire!" E, soprattutto le mamme, ma anche i papà che erano lì, dice: "Ma tu non ti preoccupare, ci siamo qua noi, qualunque cosa, e ehm, stai tranquilla non non c'è nessun problema."
Sì. Ecco. Sì. Eh. M È vero, no, perché poi no n nessuno pensa anche a come ti, uhm, ti sia potuta sentire tu, no, come ti sentivi quando tuo marito, mhmm, purtroppo per forza di cose, no, per forza di lavoro, ha dovuto anche lasciare il posto, in quell'istante, come ti sei sentita? Al di là poi del fatto che ti abbiano aiutato, poi ci addentriamo tra poco.
No guarda, io ero preoccupatissima! Detto: "Ma io come ma io come faccio con 5 bambini relativamente piccoli!" E all'inizio ho provato a pensare tutte le alternative, ho detto: "Allora" il problema è che non c'era scelta, perché dalla Sardegna non è che puoi dire: "Prendo la macchina, okay, saliamo tutti in macchina e andiamo." E quindi no! Ho detto c'è l'aereo o la nave, e costa tantissimo, e poi dobbiamo ritornare qui, era infattibile. Quindi an a un certo punto mi son detta: "Okay, basta. Questa è la situazione, cerchiamo di affrontarla." E lì è scattato poi un po' la p la preoccupazione <chuckles>
Ecco. <chuckles> E Esatto. Molto chiuso. <giggles> Ecco. Ah, okay. Ah, brava. Brava. Non ti ti hai avuto un minuto o 2 insomma di, mhmm, di défaillance ecco. <laughs>
Eh, anche 1 bella oretta e 2 Anche di bell'oretta e 2, quasi una mezza giornata im impanicata come si dice.
Però sei stata brava perché comunque Sì, sì. <chuckles> Però comunque, ecco, anche il saper gestire e rialzarsi subito, anche perché 5 bambini, 5 ragazzini sono 5 ragazzini, eh, da soli è un po' difficile! Però sei stata brava! E quindi cosa è successo? Sei andata sulla spiaggia stavi raccontando, perdonami.
Sì, no, loro mi han detto: "Non ti preoccupare." Intanto son stati carinissimi, perché per lasciarmi l'auto, perché altrimenti mio marito avrebbe cioè sarebbe stato complicato, avrei dovuto accompagnarlo io, oppure, un papà si è reso disponibile e ha accompagnato mio marito in modo che io potessi tenere l'auto tranquillamente, okay. Quindi questa è stata la prima cosa pratica di aiuto c
Mh-mh. Ah. Cari Certo. Il primo gesto, sì, fondamentale, tra l'altro, perché ti impediva poi di lasciare i bambini da soli, no?
Mh. Allora, i bambini non avrei potuto lasciarli da soli e poi, soprattutto, e ehm, anche il fatto per mio marito perché lì i per muoverti, i pullman hanno certi orari, quindi non erano compatibili con l'aereo insomma era un problema! E questo risolto. Il papà si è reso disponibile e quindi l'ha accompagnato.
Mh-mh. Eh, sì, un po' sì. <giggles> Grande il papà allora. <giggles>
Grande il papà. Ci siamo organizzati con mio marito, siamo andati a fare un mega spesone per quella settimana lì, che lui non avrebbe dovuto stare assente e poi son stati carinissimi tutti perché, già il primo giorno che eravamo siam rimasti lì da soli, ehm, la vicina di casa ha detto: "Dai organizziamo un bel pranzo e mangiamo tutti insieme".
Brava, è vero. Certo. Ah che be ma che carini questi vicini! Ma erano proprio
No guarda so no d dei tesori, sì, dei tesori!
proprio un villaggio. <giggles>
Sì, è un piccolo villaggio! E poi, ti dico anche, la sera siccome, mhmm, come ti dicevo ci son queste casette e poi c'è una stradina e poi c'è il mare, ehm è una strada, tra l'altro, questa strada dove non passano molte auto perché, mhmm, finisce a un certo punto sì, a un certo punto finisce, ehm, non c'è altri posti dove andare e quindi è molto tranquilla. E quindi la sera quando io magari, uhm, fac mhmm, poi io pr facevo la cena per i bambini, loro scendevano giù lì in strada a giocare e allora c'era la mamma mi diceva: "Okay tu vai!" Allora io ho detto: "Allora io adesso lavo i piatti e sistemo tutto, preparo per domani mattina la colazione." E intanto loro me li curavano.
Sì. <tsk> È un po' chiuso. Ah, ecco. Bellissimo. Mh-mh. Ah, okay. Certo. No, ma veramente, mhmm, carinissimo ma proprio, anche tutto il contesto, no, perché non è nulla di invadente, ma anzi è qualcosa che sembrava molto naturale, no, tra di voi nonostante vi conoscevate, sì, però vi vedevate una volta l'anno. Quindi, neanche erano tanto obbligati, no, i vicini ad essere così premurosi, no, però in modo naturale con te, non pensi?
Sì, sì, è vero, è vero, è vero che allora io penso che comunque in vacanza in generale ci s mhmm, si tende comunque a rilassarsi, no, e le persone hanno anche più tempo poi per tirar fuori quella vena di ospitalità, gentilezza che non io che vivo in una grande città, mhmm, vedo che o te lo imponi nella grande città, oppure difficilmente le persone si soffermano a pensare cosa sta succedendo al vicino, no?
Sì. <giggles> Ah, è proprio vero. Ecco. Sì, sì bravissima! No, no ma hai toccato proprio anche un tema molto importante, perché tu riesci a fare benissimo, a questo punto, il paragone tra il vicinato che è in città e il vicinato di di vacanza, no, dicendo giustamente anche, uhm, il discorso del sentirsi rilassati quindi fare emergere un po' i lati più genuini di sé. Questo è giustissimo. Però che differenze noti, proprio con le persone, con i vicinati nella tua città, quando quando poi c'è anche il Tram Tram del lavoro, no?
Eh, sì allora, diciamo che n ad esempio dove vivo io adesso l siccome è un palazzo con una doppia scala, alla fine il vicinato più stretto è quello che poi s'è venuto a creare perché alla già da quando i bambini andavano all'asilo ho conosciuto una famiglia che aveva i bambini la mhmm, nella stessa classe di mio figlio e quindi lì, sai, inizi a dirti: "Okay. Ah dove vivi? Abiti" Perché poi non ti conosci neanche, eh, cioè ci si conosce all'asilo. <chuckles> E io: "Dove abito?" Era "Ah! Sì. Ah ma abiti lì? Sì. Anch'io, ma come non t'ho mai vista. Io son sempre fuori per lavoro. Io ho orari diversi." E giustamente non ti trovi. Stesso palazzo, scale diverse, sì, scale diverse. Benissimo. E lì sì poi lì dopo c'è l'aiuto per accompagnare a bambini al mattino. "Tu li porti al mattino, io li vado a prendere. Mi fai la delega, mi accompagni, e poi c'è la piscina, iscriviamoli nella stessa piscina così poi uno solo va. E il catechismo e la domenica a messa allora vai tu, vado io perché nessuno"
Mh-mh. Mh, okay. Perfetto! <chuckles> No, no è vero. Sì, sì, sì, sì, sono sempre delle occasioni. <chuckles> Ma dai! Stesso palazzo, no, praticamente stesso, veramente, vicinato. Dai! Ah, vabbè, vabbè. <chuckles> Che bello! Ottimo. Eh, sì. Siete proprio belle organizzate, tra l'altro anche in città, eh, mica male, ehm, a anche lì non eh, è più raro però vedi hai raccontato un'altra cosa meravigliosa, no, di tutta la uhm, anche la situazione simbiotica o comunque sinergica, no, che si crea tra "i il dolore" tra virgolette, un po' il pathos delle mamme che devono stare dietro tutti gli impegni dei figli quindi anche questo mi sembra molto, molto carina co come storia.
Era più raro. Capisci è più Sì. È vero. E ti dico anche però ripensando all'esperienza di quell'estate dove <chuckles> mi vien da ridere che portava i bambi quando dovevamo andare in spiaggia sembravamo ognuno col suo secchiellino: "Allora uno porta il secchiellino con i giochini, l'altro porta l'usciugamanini gli asciugamani." Poi avevamo questi accappatoi: "Allora l'accappatoietto quelli di spugna a uhm, allora uhm già messa in testa così non dovete tenerlo in mano." E allora poi partivamo in fila ah, sì avevano capito che non era il momento di fare grandi <laughs> finalmente avevano colto che non mhmm, non ce n'era. Però mi ricordo ehm, penso anche che in quel caso lì vedi mentre nella grande città è accaduto, insomma, di aiutarsi ma era una cosa vicendevole, no, "Io aiuto te tu aiuti me." Cerchi sempre di equilibrare per non approfittare troppo, in quel caso lì è stato proprio un gesto di comunità fatto proprio senza nessun ritorno, no?
Dimmi. <chuckles> E <chuckles> <chuckles> Che carini! Brava <chuckles> erano bravi, eh, questi bambini cioè, mhmm Eh, che carini eh-eh vero. <chuckles> Bravissimi. Mh-mh. Esatto, questo è vero. Sì. Eh, è vero. Beh, sì. Di cuore. Assolutamente, no, è meraviglioso, era anche, uhm, appunto per avere un altro punto di vista molto esatto tra l'altro, che dici? Perché se nella grande città, o comunque dove vivi, c'è proprio questa sensazione di sentirsi, uhm, n no in colpa però non volersi approfittare dell'altra persona, in questa situazione qui estiva, uhm, particolare, hai trovato veramente altruismo al 100% no, è stato fondamentale. Ma poi tuo marito è tornato dalla dal lavoro, o quell'estate l'hai vissuta
Sì, sì, sì, ha fatto una se <chuckles> ha fatto una settimana fuori, sì il tempo di sistemare tutto quello che era successo e poi è tornato, sì, e io dopo ho detto: "Adesso adesso" Gli ho detto: "Adesso mi rilasso ti fai carico tu un po' di tutto." Ehm
<chuckles> Oka E quando gli'hai raccon brava. <chuckles> <chuckles> "A adesso io me ne vado, <chuckles> te li tieni tu io vado via." <laughs> No, no però ecco com'è dimmi, dimmi.
<chuckles> <chuckles> Anzi Sì, ti dico che la cosa è stata una sera che poi abbiamo invitato un po' a cena a le altre famiglie, abbiam fatto una cosa un po' in giardino tutti insieme e la e la battuta è stata poi a un certo punto ho detto: "Guarda, siete stati talmente bravi che adesso io e mia moglie andiamo a farci un weekend da qualche parte e vi lasciamo tutti e 5 bambini." Ehm, è stato No, noi poi il poco che abbiam potuto ricambiare in questo senso è stato invece di dire o ogni volta in queste 4 famiglie: "Dai questa sera uscite voi 2 da soli e vi teniamo noi bambini." Cosa che magari non si riesce a fare. Quindi quell'estate lì abbiam detto: "Facciamo questa cosa qui per ringraziarli."
Sì, sì. Bello. <chuckles> Ecco, <chuckles> "Ve li lascia" <chuckles> Assolutamente, no, no, no, è ve dimmi, dimmi. Mh-mh ah! Che bravi! Ma che carini! No ma guarda è una storia d a parte dolcissima perché comunque non è stato mhmm, soprattutto per te, no, non deve essere stato pe niente semplice me l'hai raccontato, hai anche avuto quell'oretta o 2 di un attimo di mhmm, di scombussolamento, però di smarrimento, però ecco anche tutta la reazione del vicinato anche la vostra, no, questo da questo si evince anche le brave persone che siete, questo senz'altro, però anche il sapersi muovere in queste situazioni a volte è difficile, no, perché non sai cosa può dare fastidio cosa può essere accettato. Invece è stato molto carino anche il gesto, secondo me, che avete proposto, no, tu e tuo marito di tenere i figli, ma hanno accettato poi gli altri vicini? <chuckles>
Mh. Smarrimento. Sì, sì, sì che hanno accettato, anche perché sei in quella fase che hai i bambini piccoli che, praticamente, non riesci a fare granché e quindi poi ci conoscevamo, i bambini conoscevano i figli, e la vivevano bene, capito, poi insomma siamo proprio lì vicino, uhm, anche il ristorante non era lontano, era la situazione adatta per poter approfittare di questa cosa, e quindi
Bravi. Ecco. Ce Assolutamente, no, no, è veramente una una situazione perfetta, no, è un ricambio però in modo naturale, comunque voi eravate lì, avevate avuto questo grande favore v d mhmm, penso ti abbia aiutato tantissimo. Guarda, io ti ringrazio veramente di cuore per aver condiviso con me questa bellissima storia di altruismo tra vicini.
Grazie a te per avermi riportata a quei bei tempi e a quell'esperienza.
Mh.